जी, टूरिज़्म भी यहाँ ठीक-ठाक है, लोग देखिए 28 किलोमीटर भी आते हैं, बहुत आते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल तो जब से रील वग़ैरह में वायरल वो जगह हुई है। पर फिर भी देखिए वहाँ रोड वग़ैरह का नहीं बनाते वो लोग क्योंकि यहाँ पर वो एक अपनी ना संस्कृति एक देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर जो है, देवनीति चलती है, यहाँ कोई राजनीति इतनी चलती नहीं है, यहाँ पर जो है देवनीति एक चलती है, तो उसी पर जो है सारी बातें डिपेंड रहती हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पर पॉलिटिशियन वगैरह का रूल इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब उनको इतना ज़्यादा मायने माइनर मतलब मानते नहीं है ज़्यादा, उनके रूल्स वग़ैरह या उनकी चीज़ें, जो भी डिसीजन होता है, तो उन्हीं के द्वारा होता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है।
हाँ। सही बात है। अच्छा। कैसे ज़रा इसके बारे में बताइए। मतलब अ, गवर्नमेंट का रूल्स तो गवर्नमेंट के ही रहते होंगे ना सारे के सारे वहाँ पे।
रूल रहते हैं पर बात नहीं मानी जाती। मतलब इन इतना ज़्यादा उनका देखिए जैसे मलाना अगर आपने सुना होगा, एक मलाना एक जगह है। वहाँ पर तो इंडिया गवर्नमेंट का रूल ही नहीं है बिल्कुल भी, 1 पर्सेंट भी नहीं है वहाँ तो। क्योंकि उनको जो है उन जो एक एलेक्जेंडर थे तो उनके वंशज उनको कहा जाता है। तो वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का कुछ रूल भी नहीं है, 1 पर्सेंट भी रूल नहीं है वहाँ पे। तो जो उनका जो अपना रूल होगा वही माना जाता है और ये पूरा ऑथराइज़्ड है और <chuckles> इ इंडियन की कोई वो नहीं, वहाँ पर तो आप टच भी नहीं कर सकते चीज़ को। किसी भी चीज़ को, इंसान को भी नहीं है, आप जगह को भी टच नहीं कर सकते वहाँ पे तो बिल्कुल काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो जगह तो मतलब थोड़ी अलग ही है। तो <chuckles> मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए <chuckles> पर चलो उनका अपना-अपना रूल है जगह के हिसाब से।
हाँ। जी। अच्छा। अच्छा। क्या बात है। बहुत खूब। जी। हाँ, हर जगह के अपने नियम होते हैं, हर जगह के अपने क़ानून भी तो होते हैं, वो भी तो चलते हैं। तो अ, आपके यहाँ भी स्नो का जैसे आपने ज़िक्र किया, क्या आपके यहाँ भी स्नो होता है?
जी, बिल्कुल होता है। यहाँ तो अ, बहुत ज़्यादा ठीक-ठाक हो जाता है। 4-5 फीट तक तो देखिए गहराई रहती है। तो काफ़ी मज़ा मतलब ठीक-ठाक रहता है। मतलब बरसा अभी देखिए फ़रवरी जो है
अरे! तो अभी जैसे अ, सर्दियों का समय अब आने को है, तो आपके यहाँ अभी मौसम कैसा है?
हुँ।